Ya, çok haklısın, şu an aslında günümüz çağının sorunlarından bir tanesi ekran süresinin çok fazla olması ve bunun takibin et di devamında gelen, eee, uyku sorunu bozuklukları, göz problemleri vs. olabiliyor. Eee, peki günün hangi saatlerinde daha çok kullanıyorsun? Sabah erken kalktığından bahsettin aslında güne, ekranla başlıyorsun anladığım kadarıyla ama örnek vermek gerekirse gece yatmadan önce de sosyal medyaya girip bir kaydırdığın ya da, işte, bazı yerleri incelediğin bir şeyler okuduğun
Evet, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.